はい。
ね、洗濯物は洗濯が始まるまでに出そうとか。
うん。 はい。うん。
ね。 うん、朝さすがに9時までには食べ終わっててくれないと出かけられないよ、とか。なぜかというと、あの、出かける時に、あの、ルンバ君をかけて、あの、掃除をしてくので。
うん。 うーん。 ああ、そっか、そこで邪魔をね、ルンバくんの邪魔が入ってしまうとね。
そこがね。 うん、知ってるよねって、そういうあれですよ、はい。一人暮らししてるんじゃないから、そこはよろしくちょっとお願いしたいなって。
<laughs> なるほど。 も、ああ。 そうですよね、集団生活
嫌われるよ、そういう癖ついてると将来、とか言って。
<laughs> え、そういうことを言うと、娘さんはどういう反応するんですか？
うん。あ、ちょっとね、あのね、何言ってんねんみたいな顔しますけどね。あの、特に最後の余計ですね。はい。
<laughs> <laughs> 最後は余計。<laughs>
最後の余計、うん、あの、いい人来ないよみたいな、会えないよって、余計でしょ。うん。でもたまにわざと言う。それ。わかっちゃわかっちゃいるけどですね、はい。
うん。<laughs> 確かに余計ですね。<laughs> あ、わざと言うんですね。 うん、ちょっと、こう、茶化しちゃうんですね。
あ、そうですね。うん。
うん、それは本気で、あの、怒ってはこないんですか？娘さんは。
別にそれはお互い様ですね、そこは。またなんか言ってるな、みたいなあれじゃないすか。
<laughs> <laughs> すごい、じゃあ、それも、こう、朝の、なんていうんでしょう、見慣れた光景の一つって感じですかね。ああ、なんか、いいですね。その行動だけじゃなく、そういうね、家族のやり取りっていうのも、なんかね、ルーティンに含まってる気がして。
うん。 あ、そうですよね。うーん。 あ、そうですね。うんうん。あ、そうですね。まあ、特にね、娘は、あの、父親とも母親ともちゃんと仲良いっていう偉いし、素晴らしい存在で、あのあの、僕と、あの、妻の間を適当に取り持つという、はい。
うん。 ああ、そうですね。うん。 ああ、素晴らしい。ね、やっぱり思春期だからこそ、お父さんとは話さないとかじゃなくて、ちゃんとね、うん、家族仲良くしてらしゃる。
ね。 そう。 じゃないです、うん。 や、それなりに仲良しですから。妻、あの、妻じゃない、なに、ごめん、娘とは。
すごい。はず <laughs> そうですね。うーん。
うんうんうん、そう、たまに野球見に行ったり。
へえ。
最近美術館行かなくなった。あ、でも行くときありますよね。とかね。
あ、すごい。じゃ、それも週末とかに一緒に行くために、まあ、ね、早く起きて行動しなさいよと。うーん。いや、ああ、いいですね。なんか、すごい仲の良さが伝わってくるのと、ね、しっかりと、こう、お父さんが、ね、奥様にも娘さんにも気を使われてちゃんと生活してる、こう、なんか、いい光景を-がね。すごい、なんか、あの、ほっこりした気持ちになりました。<laughs>
そう。 そうですね。 あ、そうです、そうです。うん。こんな感じですね。 はい。 <chuckles> そうですか、はい。 あ、大切なことです、共同生活は、はい。<chuckles> はい。 あ、ありがとうございます。話せて楽しかったです。
いえ、こちらこそ、ありがとうございました。はい。
ありがとうございました。